شوفي، هو التفكير الزيادة دَوّة، آآ، ده كويس وبيأدّي طبعًا لقرارات سليمة وصحيحة لأنها مدروسة كويس جدًا، فأنتِ ما تقلّيش ثقتِك في نفسِك وفي تفكيرِك، لإن أنتِ ماشية بِخطط مدروسة ومحكومة، وكون إن أنتِ مثلًا تفكّري قبل ما تتجوزي مثلًا في إن الشخص ده ومس مناسب ليكِ والّا لأ. ده أحسن ما تعملي زي أي مثلًا بنت تقول لك: "آه عريس جالي، يالّا بقى أتبسط وكده، و وحياة جديدة." و وتحس إن الدنيا وردي، وبعد كده تتفاجئ إنها تتصدِم وتحِس إنها خدت قرار غلط، ففكرة إنِك تحاولي تاخدي قرار صح من الأول، ده حِكمة منِّك ومبادرة كويسة. لإنِّك أنتِ عايزة تكملي حياتِك صح، سواء بقى ف باخ باختيارِك لزوجِك، أو باختيارِك لتعليم أولادِك، أو كمان باختيارِك لطريقة تربيتهم، آآ، لإن أنتِ طبعًا ح عايزة برضه تعلّميهم على أكمل وَجه، يكونوا محترمين، يكونوا مؤدبين، يكونوا خيرين للمجتمع، فكل دي أفكار نيّرة وحكيمة منِّك، وجميل إن أنتِ تُصرّي عليها، حتى لما أنتِ واجِهتي برضه زي آآ، مواجهات من حماتِك أو من مامتِك، أو الحنّية بقى، أنتِ عارفة اللي هي إيه، بتقول لِك: "لأ ما تعمليش كده، لأ اعملي كده." أنا مُتفهّمة كل دوّه ولإنه بيحصل في كل البيوت، فآآ، طبيعي يعني إنه أنتِ تكوني حاسّة بإحساس زي كده. بس قولي لي، بس يعني، آمم، هل التفكير دَوّة على طول طول الوقت وفي كل المواقف ملازمِك يعني، والّا أما يكون مواقف رئيسية في حياتِك مِسيطرة عليكِ؟
إمم. إمم. آه يعني بالضبط. آآ بُصّي بصراحة هو أنا باحاول أسيطر عليه دلوقتي بس أنا كده على طول يعني أنا من وأنا صغيرة كده لدرجة إن أنا حتى لو قاعدة ساكتة أنا أنا دماغي شغالة كده يعني أنا دماغي عمالة تعمل زي ما بيقولوا كده حوارات يعني في حوار داير ما بين دماغي وما بين شخص مجهول الهوية مش عارفة هو مين <laughs> آآ إنه طول الوقت آه بنرُد على بعض كده فاهمة؟ فأنا باحس يعني إن الموضوع هو مُتعب ذهنيًا آه بس في نفس الوقت
<giggles> الشخص دَوّة عشان تكوني عارفة هو أنتِ برضه اللي هو ال الأنا والأنا الأعلى عارفة أنتِ والهو والحاجات دي اللي درسناها في الفلسفة زمان.
أ بالضبط. ب آه ممكن آه آه بس ساعات بيجنِّني يعني اللي هو لأ فجأة باحس إني قاعدة ساكتة كده ومركزة مع حاجات مش موجودة اللي هو أنتم أنا باعمل إيه يعني باتجنِّن يعني فاهمة؟
آه. آه، طيب أ هو عادي عادي أنتِ شخصيّة طبيعيّة ما تقلقيش وناس كتير عندها نفس الإحساس دَوّة ونفس التملّق دَوّة بحيث إن هي عايزة توصل لدرجة مناسبة من الحياة ال المُريحة في المستقبل، يعني ما تقعدش تشيل هَم المستقبل بعد كده. بس قولي لي، هل التفكير دَوّة بيأثّر بقى على نومِك، وعلى راحتِك، وعلى شغلِك وعلى علاقاتِك مع الناس وكده والّا بس بيكون في وقتُه وبياخُد الموقف وبينتهي؟
إمم. إمم.